Nah, ada eee kalau ya kalau yang tadi tuh kan aku dasarnya kayak gitu ya, e mulai dari setting-an handphone. Eee terus juga ada setting-an jam tidur dihandphone, aku rasa ini juga kayaknya semua handphone bisa bisa aja deh gitu secara pengaturan, tapi aku kurang tahu di kalau aku pakai iPhone gitu, bisa dicek mungkin nanti ya. Jadi kalau itu ada reminder-nya tuh reminder-nya juga bisa mmm apa notifikasi pengingatnya jadi bisa diatur sendiri, maunya dari jam berapa lama sebelum misalkan kalau aku itu kan, eee, jam tidurnya aku atur di jam 11 malam, terus aku ada pengingatnya, notifikasinya di 30 menit sebelum jadi biar gak ada istilah ngaret ngaret lagi tuh dari jam 11 tuh udah banget, e taruh handphone yah. Nah kalau yang bingung sebetulnya kayak, duh tapi belom ngantuk gimana? Kan gak bisa dipaksain ya tidur ya gitu. Nah kalau aku sih, biasanya aku buku gitu karena, selain emang suka baca buku sebetulnya tapi menurut aku sesuka-sukanya emang baca buku tuh sebetulnya bikin ngantuk karena baca buku tuh capek. <laughs>
Bener. Mhm. Iya iya. Iya. Mmm. Mhm. Oh. Iya iya. <chuckles> Heeh heeh. O, iya iya. Mmm. Iya bikin mata capek yah.
Ya kan, gitu. Baca buku tuh bikin mata capek dan emang harus fokus jadi kayaknya ya mengeluarkan energi lagi buat fokus ke capek ya, kalau udah sehari aktivitas. Jadi tuh, kalau aku pribadi sih cukup membantu banget gitu mendistraksi dari eee screen time atau betul atau
Iya. Mmm. Mengalihkan dari layar gitu ya, melakukan aktivitas lainnya gitu ya.
Betul sekali gitu, jadi gak terlalu kepikiran soal apa sih handphone gitu, mau main handphone jadi aku baca buku. Cuman kalau yang gak suka baca buku, mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan ringan lain. Kayak apa ya nyiapin bekal buat besok kah, entah heeh atau skincare-an kah gitu kan kalo cewek cewek, maskeran kah, banyak sih, <chuckles> makan. <chuckles> Bisa juga. <chuckles> Gitu.
Mmm. Iya. Makan. <chuckles> Heeh. Iya iya, iya bener bener. <chuckles> Ka tapi suka gini enggak sih kayak misalnya, lagi screen time nih lagi ngelihat handphone gitu kan. Ada enggak ngerasa, ah kayaknya aku udah kelamaan deh udah, udah saatnya ya maksudnya capek terus kayak, nih kayaknya udah cukup deh waktu, main handphonenya gitu atau bosennya gitu.
Mhm. Iya. Iya. Mhm.

Sebetulnya sih gak harus ya, cuman yang terjadi sih kayak gitu pasti kan, karena kan nunggu nunggu ngantuk, rebahan pasti otomatis apalagi zaman sekarang, apa sih yang dilakukan pasti banget pasti banget main handphone, iya. Cuman ya karena adanya reminder tadi gitu jadi kalau aku sih lebih tahu batasannya bahwa, ah udah ah gitu udah mau masuk jam tidur nih, karena kalau diterusin kan mungkin efek radiasi juga ya, eee, aku nggak tahu, e sebetulnya by by data atau by riset pasti ada gitu, karena tapi di aku juga ngerasa, aduh ngerasa udah ngantuk, udah capek, tapi dipaksain main HP, malah nggak jadi jadi tidur gitu. Tapi sempat ngantuk aja, iya kan, padahal pas kita mata udah capek gitu jadi kan ya itu adalah salah satu fakta yang memang benar gak sehat gitu kan, kalau main handphone kebanyakan sebelum tidur radiasinya, gitu. Jadi, karena apa dari dari tidur itu, aku bisa taruh deh tuh handphone, jadi mending disibukan sama yang lain gitu, baca buku salah satunya dan itu jadi bener matanya capeknya tuh jadi capeknya yang capek sehatlah, bukan yang capek kena radiasi tuh susah banget tidurnya.
Iya. Ngapain lagi gitu ya? Mhm. Heeh. Iya. Iya. Iya, emang gak bisa tidur ya. Heeh Heeh. Heeh. Iya. Ah, iya. Capeknya berfaedah gitu ya?
Betul.
<chuckles> Nah kalau paginya gitu Kak, otomatis enggak kayak misalnya pertama kali yang di bangun tidur yang dibuka langsung HP gitu, itu otomatis, Kak?
Mhm. Iya. Otomatis, kelihatan otomatis, otomatis.
Otomatis ya, kayaknya semua orang kayak gitu ya sekarang.
Iya. Pasti yang dibuka itu HP dan grup kantor gitu, karena kan takut ya ada ada kabar dar der dor apa hari ini gitu kan. Betul, gitu jadi itu sih kalau hari kerja pasti yang dicek adalah grup kantor pertama, gitu.
Oh iya. Ada yang urgent apa gitu ya. Heeh, heeh. Oke oke, menarik nih Kak pembicaraan kita hari ini. Berarti tadi tipsnya, supaya enggak kecanduan e screen time, eee, mengalihkan ke aktivitas lain, sama satu lagi bikin pengaturan di setingan handphone-nya gitu kan, Kak, ya?
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm.